Aku belakangan ini lagi pusing banget dan lagi bingung ya karena belakangan ini, di pekerjaan aku ini kehilangan motivasi, Kak. Rasanya yang biasanya aku itu sukai tiba-tiba hilang, semangat aku juga udah patah gitu rasanya gara-gara pekerjaan yang awalnya memang aku enjoy, aku senengin gitu, tapi makin kesini nih aku merasa seperti jenuh, monoton, bahkan ker anah burnout, Kak, nih jadinya waktu itu ada satu waktu dimana aku tuh ke kantor rasanya itu bener-bener ditekan, Kak. Biasanya ada masukan dari atasan, tugas-tugas yang, eee, sebel seharusnya bukan tugasku jadi ditambahin, dan juga beberapa tugas aku yang sebelumnya gampang, dipersulit gitu, Kak. Padahal kan ya aku hanya manusia biasa ya, yang biasanya juga melakukan tugas-tugasku dengan baik dan profesional. Tapi entah kenapa ya atasanku itu ngerasa kayak nggak pernah puas dan selalu aja ngeluh ke aku gitu. Jadinya sekarang nih aku terjebak di rasa yang motivasi tidak ada, semangat kosong dan rasanya hal-hal yang sebelumnya aku sukai jadi z bener-bener sirna, Kak. Kira-kira apa ya yang harus aku lakukan?
Hmm, kenapa tuh? Hmm. Oke oke. Iya. Hmm. Oke. Iya. Mmm mmm. Mhm mhm. Hmm, oke. Wah. Kondisi kamu lagi bener-bener kalut ya. Wah, aku bisa ngerasain sih perasaan kamu nih. Kamu sekarang berarti, mmm, udah cukup, mmm, lama bekerja dalam fase yang ini ya yang te kamu merasa monoton dan kemudian ditambah dengan ini ya, ada sedikit, mmm, keluh kesah nih, gitu kan? Nah nah sekarang, mmm, dari sisi perasaan kamu nih, eee, kehilangan motivasi sebenarnya mulai terasa sejak kapan nih? Sudah berapa lama ya?
Betul. Kalau aku sendiri ya, udah merasa kehilangan motivasi ini sekitar 6 bulan belakangan ini atau 0,5 tahun ini, gitu ya. Bener-bener aku bangun tidur, Kak mhm, aku bangun tidur itu udah nggak ada semangat lagi, yang biasanya aku tuh masih bangun tidur, oh buat sarapan dulu deh. Ah, mandi dulu agak lama, karena kan aku memang orangnya suka banget, eee, main air gitu ya kan jadinya juga aku s bener-bener, eee, sampoan, sabunan, itu bener-bener sukanya bersih gitu, bukan mandi ayam yang buru-buru begitu, Kak. Jadi aku bener-bener menikmati waktu yang aku punya sebelum ke kantor gitu. Eh, tapi malahan belakangan ini bangun tidur udah males, mandi juga rasanya udah nggak ada semangat gitu, apalagi kalau udah ngeliat deadline di kantor ya, temen-temen juga yang mukanya agak sedikit murung atau asem gitu. Itu tuh kadang-kadang bener-bener mematahkan motivasi aku untuk harusnya hari ini tuh hari yang semangat buat aku dan juga, eee, aku lebih produktif, tapi karena melek melihat lingkungan dan melihat diriku sendiri rasanya udah terlanjur patah gitu semangatnya, Kak. Jadinya kira-kira, eee, aku itu aku itu mhm, aku itu juga pernah sih mencoba ya untuk seperti cari-cari tuh di internet atau ngobrol sama temen terdekat aku. Kira-kira yang harus aku lakukan apa sih supaya aku ini tetap stabil, mood aku, eee, perasaan aku, dan supaya pekerjaan aku tuh nggak terganggu dengan perasaan aku kan, Kak? Mereka sih ada kasih saran sih beberapa, tapi saat ini belum semuanya itu berhasil, kira-kira apakah Kakak sendiri punya nih mungkin saran kecil supaya aku itu bisa melakukan, eee, kegiatan-kegiatan supaya lebih bahagia gitu, Kak?
Wow, udah cukup lama ya? Mhm. Mhm. Mhm mhm mhm. Oh, oke. Mhm. Mmm, gitu. Mhm. Mhm mhm. Oke, udah cukup lama ya? Mhm. Oke. Paham paham. Mhm. Oke. Kalau saran sih ada ya aku tapi ingin ini ya, aku ingin afirmasi dulu nih masalah perasaan kamu ternyata, mmm, cukup banyak ya terjadi se mmm, selain itu berdampak kepada istirahat kamu, kamu juga menjadi lebih sensitif terhadap ini ya kelihatannya, terhadap lingkungan yang negatif, sehingga kamu pun ngerasa itu semua menjadi bertubi-tubi, jadi merasa ini ya, menurunkan motivasi nih. Berarti kan sebenarnya ada kegoncangan ya dalam dalam diri kamu nih, dalam jang terutama dalam jangka waktu 6 bulan terakhir ya, bisa dibilang begitu. Nah, sebenarnya aku mau klarifikasi satu ke satu lagi nih, misalnya untuk bisa memberikan saran yang lebih efektif sih. Nah, mmm, dari sisi pekerjaan yang selama ini kamu geluti nih, apakah, mmm, masih ada di sisi atau aspek kerjaan kamu itu yang masih terasa menyenangkan atau masih ada terasa bermakna nih terhadap, eee, tujuan-tujuan jangka panjang kamu?
Iya. Oke, kalo aku sendiri, masih ya, ada rasa seperti ingin bertahan, masih ada rasa ingin, eee, tetap berjalan gitu di dalam pekerjaan itu tapi, memang sih kadang-kadang seperti ada tarik ulur di hati aku. Kayak, "Aduh aku males banget nih ngerjain pekerjaan ini seperti, monoton lagi, ngetik-ngetik lagi, e telfon klien lagi." gitu kan. Sebenarnya aku, awalnya tuh suka-suka aja, aku senang dan bahagia. Tapi mungkin karena ngerasa aku ya belakangan ini tuh sadar, klienku itu kadang-kadang suka marah-marah, terus abis itu padahal bukan kesalahan aku, karena aku melakukan pekerjaan aku dengan baik, gitu. Dan aku juga punya teman-teman yang awalnya juga mendukung, lama-lama mereka itu jauh lebih sendiri-sendiri. Aku paham sih mereka ada baiknya juga, tapi kadang-kadang yang kemarin-kemarin itu mereka baik, tapi makin ke sini mungkin mereka juga sama-sama sibuk, jadinya udah nggak ada rasa saling motivasi gitu Kak. Nah lain dari itu juga
Hmm. Hmm <clicks tongue> kenapa ya? Hmm. Hmm. Hmm hmm. Oke, jadi burnout bareng-bareng ya, mungkin ya. Mmm.
Mmm, mungkin bur burnout bareng-bareng, karena mungkin dari faktor atasan kita tuh yang kurang enak ya untuk, eee, menjamu kita atau memperlakukan kita sebagai bawahannya, seharus kan, eee, tetap adil dan tetap juga menselaraskan ya Kak, bagaimana atasan bahagia juga bawahannya harus bahagia seharusnya. Tapi begitu deh, jadinya aku itu udah, e enggak ada semangat, udah nggak ada gairah untuk bekerja lagi. Tapi aku juga tetap sih harus melakukan hal itu setiap hari. Mmm, jadi kira-kira aku ini, e harus ngapain lagi sih Kak, supaya aku itu bisa bersyukur mungkin, dan bisa menikmati momen yang saat ini aku masih miliki?
Hmm, mmm. Hmm hmm. Oke. Hmm, oke. Nah, sebenarnya kalo untuk burnout ya, apalagi sudah berbareng-bareng mungkin memang ada aspek dari ritme kerjaan ya, yang kemungkinan mungkin tidak cocok atau kemudian kurang kondusif. Nah, cuma kalo kamu bisa analisa nih nanti, apakah memang kondisi itu, memang secara sistemik tapi kamu masih bisa punya andil untuk mengubahnya, ya dengan misalnya dengan ini ya, dengan memberikan persuasi kepada atasan, ataukah memang ini sesuatu yang tidak bisa, mmm, dalam kontrol kamu nih. Karena atau misalnya ini benar-benar yang arah dari kerjaan ini memang arahnya ke sana, tapi balik lagi tadi kamu masih ada motivasi tadi ya, untuk kemudian dengan pekerjaan yang sekarang digeluti masi maksudnya ada aspek di mana, kamu melihat ini, kamu ada nilai tambah atau kemudian ada pencapaian atau dil di atas ini ya, bukan hanya mendapatkan gaji, ini masih ada ya tadi ya, masih ada ya?
Iya. Masih ada, jadinya memang seperti aku itu, masih senang. Sejujurnya kalo aku pikir-pikir, aku itu masih ada rasa syukur di hati seperti, "Aduh, aku memang bahagia dan ini salah satu pekerjaan yang aku sukai, nggak pernah aku komplain sebelumnya atau aku ngeluh." gitu. Tapi, eee, setelah aku tinjau tuh, kira-kira kenapa ya, bisa aku yang awalnya bahagia banget mengerjakan ini, tapi malahan jadi condong sekarang males, bukan males karena akunya males, tapi memang dari eee workflow-nya, alur pekerjaannya, dan lingkungan itu ya sudah tidak ada dukungan dan, eee, rasa seperti, eee, kasih gitu ya untuk saling membagi, saling berbaur, saling mendukung, itu udah nggak ada Kak. Makanya dari situ deh, ya awalnya aku santai-santai banget, kadang-kadang kalo lagi telpon klien tuh ya, aku itu bahagia banget. Tapi sekarang aku seperti jadi akting untuk, eee, terpaksa, seperti bahagia aja di saat aku ngobrol dengan klienku di telpon, gitu kan. Jadinya mmm, jadi di situ deh aku ngerasa seperti, eee, ya sudah deh aku menjalani ini walaupun dengan hati yang bisa dibilang agak terpaksa, tapi ya sudah nggak papa aku coba jalanin dan aku pasang senyum. Padahal sejujurnya semangat aku sudah habis Kak. Nah dari situ deh, kira-kira aku yang kira-kira nih harus melakukan apa sih, karena kalo aku lihat dari pakar-pakar kesehatan mental, kadang-kadang susah-susah gitu sarannya Kak. Nah, Kak bagi betul. Nah bagi betul, nah bagi Kakak ini gimana?
Hmm. Hmm hmm. Mmm. Oke. <clears throat> Hmm hmm. Hmm. Hmm oke oke. Hmm. Hmm oke. Oke, kurang relatable ya, oke. mmm nah kalo aku lihat tadi sebenarnya perubahannya lebih dari diri kamu ya, dalam arti, eee, tiba-tiba muncul rasa jengah ya terhadap pekerjaan yang sebelumnya sebenarnya tidak ada tidak ada masalah kan. Kemudian sekarang tiba-tiba menjadi, ya menjadi kemudian me merasa, mmm, merasa tidak nyaman, gitu kan, bahkan tadi. Nah sebenarnya, ini tadi dari kue kata kuncinya dari burnout tadi ya, jadi burnout ini bisa karena kelelahan. Nah kelelahan ini lebih ke, eee, dalam hal ini adalah kelelahan mental yang kamu nggak mungkin nggak sadari ya, jadi kelelahan mental ini. Nah kamu bisa cek sebenarnya, salah satu adalah masalah recovery harian, eee, atau kemudian istirahat. Ini bukan lebih ke ini ya, eee, kamu harus mengajukan cuti panjang dan sebagainya, tapi kamu bisa lihat pertama-tama adalah, mmm, siklus istirahat kamu nih, apa kamu cukup tidur dalam arti, mmm, tu mmm, 7 sampe 9 jam dan berkualitas. Apakah kamu sudah bisa menga eee, sepanjang, apa sepanjang pekan itu bisa, e istirahat dengan tadi ya, dengan berkualitas atau enggak?
Benar. Oke. Mmm. Oke, wah, berarti menurut Kakak itu aku harus e beristirahat, gitu ya Kak. Supaya aku itu bisa tidur cukup, dan mungkin mental aku jauh lebih stabil gitu ya Kak. Oh begitu. Nah aku rasa sih, ada betulnya juga tuh Kak dan aku jadi penasaran deh pengen coba saran Kakak itu. Seperti tadi aku harus tidur, juga mungkin aku juga harus kasih afirmasi baik ke diriku ya, untuk selalu tetap bersyukur dan termotivasi tuh Kak. Tapi nih, kalo misalkan aku tiba-tiba udah merasa bahagia tuh, tapi hanya bertahan sesaat aja, tiba-tiba bos marah-marah lagi, atau atasanku marah-marah lagi, kira-kira apa yang harus aku lakukan tuh Kak?
Hmm hmm. Hmm hmm. Hmm. Ya nah ini sebenarnya kalo kamu sudah tadi, men me ini ya, ceklis tadi dari masalah, eee, kes istirahat, masalah exercise, masalah makanan ini tidak ada pemicu stres nih, biasanya sih kamu ketika nanti menghadapi stresor eksternal ya seperti perilaku bos tadi. Nanti kamu dalam kondisi yang lebih nyaman, lebih tenang ya tadi karena istirahat secara mentalnya cukup, kamu bisa menilai nih sebenarnya ini atasan ini, sebenarnya memang dia valid ya untuk mengeluh, dalam arti masih batasan yang normal, ataukah tidak, gitu. Nah jadi kamu bisa menilai sebenarnya apakah, eee, ya siklus atau iklim di tempat kerja kamu ini sebenarnya, eee, masih baik atau tidak. Dan dikembalikan dengan, ah, dalam dalam pekerjaan ini masih ada yang ingin dicapai. Nah kamu bisa, eee, menakar yah secara ini ya, secara prioritas nih. Apakah memang ini tempat kerja yang benar-benar masih baik untuk, eee, diri kamu, kesehatan fisik dan mental dan juga masa depan kamu nih? Gitu. Cuma kamu perlu dalam kondisi yang benar-benar prima secara mental untuk memproses itu semua sih.
Iya. Iya. Oke. Oh betul juga ya. Wih, aku jadi banyak mengerti nih gara-gara dari saran-saran Kakak itu. Jauh bisa lebih, eee, meringankan beban pikiranku yang awal-awalnya aku juga, susah tidur, betul banget lagi Kakak juga menyarankan aku, untuk cukup tidur gitu ya. Dan aku juga merasa, eee, memberikan afirmasi baik ke diriku dan juga aku bisa mengatur nih mungkin, aku juga pengen penasaran nih mungkin aku perlu juga negoisasi, eee, dengan tugasku dengan atasanku supaya aku tuh juga enggak merana burnout gitu ya Kak. Wah betul banget tuh, wah ini terima kasih banget nih Kakak udah kasih aku saran baik dan aku pengen lakuin hari ini juga Kak.
Hmm. Hmm. Hmm hmm. Oke. Iya betul banget. Oke, syukur deh kalo gitu sama-sama, senang bisa membantu.
Baik Kakak, sampai jumpa.
Sampai jumpa.